Hello!
Hello, magandang umaga!
Ayun kamusta ka naman anong balita at napatawag ka yata?
Ayun okey lang naman, pero ano, parang may bumabagabag sa utak ko ngayon gusto ko lang malaman naman kung ano yung opinyon mo parang ganun, oo.
Mhm. Oh. Mhm. Ah sige-sige tungkol san ba iyan?
Mm. Ano tungkol sa relasyon, gusto ko namang malaman kung paano mo naman ilalarawan yung ideal na relasyon para sayo. Mm.
Wow! Mhm. Mhm. Ah, okey sige parang malalim at may pinagdadaanan ka yata. <laughs> Para sa akin? Mailalarawan ko ang ideal na relasyon kapag pareho kayong nagbibigayan. Kumbaga sa salitang Ingles give and take. Hindi lang yung pwedeng tanggap ng tanggap ang isang panig kahit na sabihin na halimbawa babae tayo, tapos magpapaka gentleman yung lalaki dapat magkusa pa rin ang panig ng babae tayo, na magbigay din o makiparte para dun sa relasyon. Kas,i para sa akin ang relasyon hindi yan gagana o magiging matatag kapag isa lang ang sumu ang gumagawa ng mga bagay-bagay hindi ba? Ayun pareho ba tayo ng opinyon diyan?
<laughs> Oo. Mm. Oo. Tama. Mm. Tama. Mm. Tama. Oo. Mm. Oo, actually sang-ayon ako diyan sa sinabi mo oo kasi nga naman, hindi naman pwedeng yung lalaki lang mag-effort o yung babae lang ang mag-effort kasi kung ganun yung mangyayare. Um, siyempre parang yun yung magiging cause na mahihirapan silang, ah, ipagpatuloy yung relationship 'di ba? Oh.
Ayan. <laughs> Salamat. Mhm. Totoo iyan. Mhm. Tama. Kaya nga eh, pero eto, sundan ko yung sinasabi mo, ano para sa iyong pinakamahalagang bagay sa isang romantikong relasyon? Yan. <laughs>
Mm. Hmm okey. Ako naman, ang feeling ko naman ang pinakamahalaga talaga is yung tiwala. Kasi in the first place kung walang tiwala, um, hindi magiging maayos yung samahan niyo eh, kasi kunyari kung konting bagay lang may nakita kong konting bagay pinagdududuhan mo na agad wala na yun palang sirang-sira na oo kaya yun talaga yung pan pinaka-main sakin na may tiwala ka sa partner mo kasi atleast panatag ka kahit saan man siya magpunta, kung kung saan man kayong dalawa talagang andun pa rin talaga yung tiwala niyo na hinding hindi hinding hindi sila maghanap ng iba di ba? Kayo po anong tingin niyo doon?
Mhm. Tama, totoo. Mhm. Tama iyan. Mm, kaya nga. Tama. Mhm. Totoo. <laughs> Okey. Mhm. Tama, tama. Kaya nga, mm. Sang-ayon ako diyan at totoo naman yung sinabi mo. Para sa akin kumbaga sa panig mong tiwala, sa akin naman pangangalaga sa tiwala kasi hindi lang po pwedeng basta nalang pagtitiwalaan ka ng tao, dapat marunong ka rin ng tinatawag na pag-aalaga sa pagtitiwala ng tao, kasi ang tiwala napakahirap ibigay niyan di ba? Kaya dapat paka-ingatan mo kasi kumbaga pag binigyan ka, pinagkatiwalaan ka ng tao ibig sabihin nandun yung pribilehiyo tama ba yung salita ko pribilehiyo. <laughs> Ngayon dapat wag mong sasayangin yung bagay na yun. Kasi napakahirap ibigay ng tiwala at pag ang tiwala nasira parang medyo mahirap na ibalik 'di ba? Yun, yun yun para kumbaga balanse hindi lang basta nagtitiwala yung tao dapat ikaw na pinagkakatiwalaan inaalagaan mo rin ayun. <laughs> Sige.
Ah, oo. Tama. Tama. Oo. Tama. Tama, pribilehiyo, tama po. Opo. Tama. Mm. Opo. Oo. Oo. Actually oo, sang-ayon po ako diyan sa sinabi niyo na ano, na talagang mahirap na ibalik yung yung tiwala na nasira na kasi kunyari nalang nagloko yung isang tao, parang para sakin parang yun yung pinaka-main na hindi ko na kayang patawarin eh. Kasi sinira na niya agad yung tiwala mo ganon parang hindi niya pinahalagahan, walang respeto ba, parang ganon. Kaya mm kaya sobrang importante po nung nasabi niyo din, oo.
Salamat. Mm 'di ba? Kaya nga. Ako din. <laughs> Totoo iyan. Ayan, tama. Totoo, iyan, alam mo sang-ayon ako dun sa nabanggit mo yung respeto talaga. Kasi di ba sa lahat naman ng klase ng relasyon mapapag-ibig man, pagkakaibigan o pamilya, pag walang respeto hindi talaga gagana.
Mm. Tama. Tama po kayo, oo.
Oh yun, eto naman nais kong ah, katanungan parang naisip ko kasi, ano yung para sayo na, simpleng bagay na sa tingin mo ay nagpapatatag ng isang relasyon?
Mm. Hmm. Sa tingin ko po, ah, maliban po sa tiwala, yung meron ding komunikasyon, kasi hindi naman po pwede na parang, um, ano na lang, yung parang kunyari, kung mahalaga po kasi 'yun, eh, kasi kunyari kung may bumabagabag sa'yo, kailangan mong sabihin sa partner mo para aware naman siya. Minsan po kasi may mga bagay na parang, um, hindi nila alam na nagagawa nila na nakawkapagsak nakakapagpasakit sa damdamin natin, so kailangan talaga natin i-communicate nang maayos para ma mas madaling maayos sa di ba? Oo. Kayo po, ano pong ano niyo naman, yung mga sa tingin niyong simpleng bagay na nagpapatatag din sa relasyon?
Mhm. Tama, mm. Oo. Mhm. Totoo. Yan, oo. Mhm. Tama yan. Mm. Tama nga naman, oo. Mhm. Hmm, ayun din 'yon sanang sasabihin ko, kasi sang-ayon na sang-ayon ako sa sinabi mo. Hindi na ngayon sa panahon ngayon hindi na uso yung magco-cold treatment ka para suyuin ka, di ba? Kasi kung hindi mo ipaparating kung ano yung mga bagay na nakasakit sa 'yo o parang ikinagalit mo, paano ka maiintindihan nung kapareha mo, di ba? Paano siya magkakaroon ng pagkakataon na baguhin o itama yung nasabi niya o nagawa niyang pagkakamali, kung hindi mo sasabihin. Pero sa pagkakataon na sinabi mo na at inulit-ulit na niya, yun yung parang hindi na maganda, di ba? Hmm. Tama.
Mm. <chuckles> Opo. Tama, mm. Opo. Tama. Oo. Tama. Tama po. Opo. Oo. Mabuti nang talagang mm, kasi nga hindi naman opo, 'yun nga po. Ah, idadagdag ko na lang din po, hindi naman po mind reader yung mga partner natin, kaya hindi sa lahat ng oras alam nila yung mga iniisip natin, di ba? Kaya kailangan talagang sabihin din, kaya ayun. <chuckles> Oo.
Sige, may nais ka idagdag? Sige, sige. Di ba? Manghuhula. <laughs> Kaya nga, mm. Totoo yan. <chuckles> Ayan. Sige, ah, meron ka bang nais na ihabol na katanungan?
Ayun oo. Um, kayo naman po, dahil napag-uusapan na din natin yung sa may relasyon. Pa p'ano niyo naman po ano, pinapakita yung pagmamahal niyo sa partner niyo sa araw-araw?
Mhm. 'Yan. Ah, hindi kasi ako masyado masalita, dinadaan ko na lang sa gawa. Yung sa paraan ng pagsisilbi sa kanya, pag-aasikaso, at yung pag-ko-compliment sa kanya, para kumbaga ma-boost yung kanyang self confidence. Yung pinupuri ko siya sa mga bagay na kanyang ginagawa, maliit man ito o malaki. Kahit yung simpleng pagluluto, paglilinis, pinupuri ko siya para naman ganahan siya na gawin yan, ah, araw-araw. <laughs>
Mm. Oo. Mm. Tama, oo. Tama. Mm. Tama. Oo. Oo. Tama. <laughs>
Ikaw ba, paano mo pinapakita yun sa kapartner mo?
Mm. Ako naman po, parang parehas po tayo na hindi masyadong ma-salita. Pero by words, oo by word, ay by ano talaga, by 'yun sa, um, la action talaga. Kasi 'yun nga, siguro dahil si tayong mga babae mahilig magluto. So, yun, parang 'yun yung isang way para ipakita natin na mahal natin yung partner natin, parang ganun. Pero hindi pa rin naman nawawala yung ano, gaya nung sinabi niyo po napakahalaga na i-compliment din yung partner. Kasi minsan 'yun din yung hinahanap nila, eh, parang kailangan din nila ng validation sa ating mga babae 'di ba? <laughs>
Mhm. Oo, cheesy. <chuckles> Acts of service. Oo, tama. Tama 'di ba. Kaya nga, mm. Tama. 'Di ba. Mm, mm. Yun, totoo yan. Kasi kumbaga tayo ngang mga babae yun yung gusto natin, dapat gawin na rin natin. Kasi siyempre kahit na sabihing lalaki yan, nagpapaka-tatag yan sa harapan natin, kailangan din niya yung mga sweet moments paminsan-minsan, yan. <laughs> Sige, may nais ka pa bang ihabol?
Oo. Tama. Oo. <chuckles> Oo. Ayun, siyempre sa relasyon naman po, 'di ba, hindi naman po puwede na, ah, parang ups, siyempre may ups and downs. So, paano niyo ano naman po yung mga ano hamon na karaniwang nararanasan sa relasyon at paano niyo naman 'to nalalampasan?
Mhm. Tama. Totoo, mm. Mhm. Siguro para sa akin yung ano, yung, um, pagbibigay ng oras sa isa't isa. Sa amin, ah, sa aming magkaka-partner kasi madalas kaming busy pareho, may kanya-kanya kaming trabaho. Tapos bukod sa aming mga trabaho siyempre may kanya-kanya kaming obligasyon sa aming mga buhay-buhay at pamilya, 'di ba? Kaya minsan nagkakaroon kami ng parang, ah, gap dun sa mga pagkakataon na bihira nalang kami makapag-bonding 2, yung mga ganiyan. Ah, nagiging minsan sanhi yan ng tampuhan, yung parang wala ka ng oras sa akin. Pero ang ginagawa namin kasi, kagaya ng nabanggit mo kanina, pinapaalam namin sa isa't isa yung kung ano yung parang nararamdaman namin. Kasi hindi na uso yung parang mag-aarte-arte ka sa gilid tapos ico-cold treatment mo yung partner mo, eh di lalo kayong hindi nagkaintindihan. Sinasabi ko sa kanya, halimbawa, ayan, yung ganito na-offend ako, nagtampo ako dahil ganito, ayun, pinag-usapan naman namin. Kayo ba, may ka-partner ka ba? Anong ginagawa niyo?
Mm. Ah. Mm. Ah. Mm. Tama. Mm, tama. Mm. Oo. Opo. Mm. Tama. <laughs> Oo. Mm, tama po. Mm. Tama, oo. Ayun. Kami naman, um, parang wala masyado, eh. Pero siguro ta meron din yung ano, yung times talaga na parang hindi mag-match yung schedule namin din. Kasi hindi naman lagi na parang free kami kasi may kanya-kanya din naman kaming ginagawa. So, siguro 'yon din yung parang sa inyo na parang minsan 'yon yung nagko-cause, pero hindi naman lumalala as in kasi, ah, napag-uusapan naman ng maayos. Oo. Oo, kaya sobrang
Mhm. Mm. Ayan, oo. 'Di ba? Mm. Ayan. Tama 'yan. 'Di ba? Sabi nga wala namang ano, problema na hindi nadadaan sa maayos na usapan. 'Yon. Ayun, pero sa tingin mo, kasi nabanggit mo na yung parang, ah, pag-uusap. Ano sa tingin mo yung gaano nga ba kahalaga ang tiwala at komunikasyon sa isang long-term na relasyon?
Yung ut Tama. Oo. Yeah. Oo. Hmm. <smacks lips> S para sa akin talaga, gaya nung nabanggit ko kanina, sobra, sobrang halaga. Kasi nga kung walang tiwala at komunikasyon, wala na. Wala ng hindi na maaayos at maayos yung mga problema. Kunyari, ku kahit yung mga simpleng bagay, hinding-hindi niyo na maaayos 'yan kung parehas kayong ano, eh, parang parehas kayong ma-pride, gano'n? Yung parang parehas na lang kayong ay, kunyari, dahil hindi niya naman sinasabi 'to, wala na lang sa'yo, hahayaan hayaan mo na lang, gano'n. So, para sa'kin, sobrang halaga niyan kasi iyan yung parang isa sa mga rason kung ba s bakit tumitibay yung relasyon, eh, kasi may tiwala at komunikasyon, oo. Kayo po?
Hmm. Mm. Mm. Tama. Mm. Totoo. 'Yan. Mhm. Tama. Kaya nga, eh. Mm. Totoo. Mm. Ayun, sang-ayon ako sa sinabi mo. Napakahalaga talaga ng tiwala at komunikasyon sa isang long-term na relasyon. Dalawa 'yan sa ano, eh, parang pinaka pundasyon ng isang magandang relasyon. Ang tiwala, pagpapahalaga sa tiwala at yung komunikasyon. Kasi kapag, ah, aanhin mo yung tiwala niyo sa isa't isa kung wala naman kayong magandang komunikasyon, 'di ba? Nagkakaroon ng ano, eh, pagka hindi pagkakaunawaan kapag yung iniisip nung isa ay hindi pala natutugma do'n sa iniisip nung isa. Tapos hindi ito napag-uusapan ng maayos. Kadalasan, yung mga maliliit na bagay na maaari pang maresolba, kapag hindi ito pinag-uusapan, maaaring lumaki ito ng lumaki at lumalim yung sugat na iniiwan nito sa damdamin, 'di ba? Hanggang sa isang araw, makikita niyo na lang yung isa't-isa na parang nanlalamig na kayo sa bawat isa, 'di ba? Ayaw naman nating umabot sa gano'n. <laughs> Ayun, meron ka bang nais idagdag?
Mm. Mm. Tama. Mm. Tama, tama po. Mm. Mm. Tama. Oo. Tama po. Mm. Opo. Mm. Tama. Oo. Ah, opo. Halos mm. Ayun po, kadalasan, um, naka 'yan po talaga yung lagi kong nakikitang rason kung bakit maraming naghihiwalay. Yung kasi wala na silang tiwala sa isa't isa. Kasi meron 'di madami akong nakikita na parang, um, tinatago nila yung mga messages sa partner nila dahil daw baka magalit. Which is para sa'kin, super, super red flag. Kasi kung wala kang tinatago, bakit mo ide-delete? Parang gano'n. Madami kasing ganun, eh. Ibig sabihin, dun palang sa part na mga 'yon, nasisira na talaga yung tiwala kasi siyempre meron ng pagdududa, 'di ba? Oo.
Mhm. Tama. Oo. Totoo 'yan. Ay, hindi 'yan dapat gawin. Mm. Tama, totoo 'yan. Mm. Tama. Mm, 'di ba? Sang-ayon ako dun sa sinabi mo. Kung wala ka nga namang itinatago, bakit mo, ah, ililihim yung isang bagay sa iyong ka-partner, 'di ba? Hindi ba dapat maging open ka sa kaniya at hayaan mo siyang makita 'yan. Ngayon, kung makita niya, magpaliwanag ka sa maayos na paraan. Pero kung kasi 'yan ay itinago mo, binura mo, do'n 'yon parang mapapatunayan na may tinatago ka. Kasi kaya mo binura kasi ayaw mong makita niya. Kumbaga, hindi mo alam kung pa'no siya ipapaliwanag kumbaga, 'di ba? Kasi kahit sa akin, 'pag nangyari 'yan sa'kin, mag mapapaisip talaga ako ng hindi maganda, 'di ba? Naranasan mo na ba 'yan?
Mm. Tama, mm. Oo. Mm. Tama. Oo, tama. Mm. Opo. <laughs> Oo. Ako naman po, hindi ko pa siya naranasan, pero yung mga kaibigan ko, oo. Halos karamihan kasi sa mga kaibigan ko gano'n yung mga kinukwento sa'kin. So, parang ako, "Ha, bakit naman ide-delete? Bakit naman gan'to? Bakit ganiyan?" Kasi kung walang tinatago talaga, bakit mo ita bakit niya ide-delete? Parang ganun. 'Yon yung problema naman na lagi nilang sinasabi sa'kin na parang nafi-feel ko na, ah, hindi okey yung relationship nila, meron pa ring, um, gap or talagang may sumisira pa rin na mga gano'ng mga bagay, oo.
Mhm, mabuti naman. Ah, oo. Hmm, 'di ba? Mm. Totoo. Kaya nga, mm. Mm. Totoo. Kaya nga, eh. Sang-ayon ako diyan. Meron din akong kaibigan na ganiyan na lagi siyang nagsasabi sa'kin na 'yan nga yung nagiging problema nila. Na kada uuwi yung asawa niya galing trabaho, napapansin niya na malinis yung mga inbox, yung mga, ah, text message. Nagtataka siya ngayon, imposibleng wala itong natatanggap na na chat dahil laging naka-online. Kumbaga do'n pa lang, parang napapaisip na siya ng hindi maganda. Kaya tuloy, parang napapadalas yung kanilang pagtatalo, ayaw naman umamin nung kabilang panig. <laughs> Hay ang hirap nung ganun, ano?
Mm. Truth. Mm. Mm. Tama. <chuckles> Oo. Mm. <laughs> Oo, nakakapagduda nga naman kapag ganun, ano. Opo, buti na lang at hindi natin nararanasan. <laughs>
'Wag naman sana. <laughs> Alam mo ako, hindi ko gaano 'yan, hinahayaan ko nga yung partner ko kung gusto mong kalikutin 'yang aking cellphone, bahala ka diyan. <laughs> Naku! Kaya nga, eh. Pero alam mo maraming salamat kasi sa usapan nating ito marami rin akong na-realize at marami akong natutunan mula sa'yo.
Man <laughs> Oo. Oo. At least walang tinatago, mm. Oo. Ako din. Marami na naman akong bagong kaalaman na nalaman tungkol sa inyo. Ayun, sobrang maraming salamat po dahil sinagot niyo yung tawag ko. <laughs>
Salamat! <chuckles> Mm. Walang anuman. Tawag ka lang uli 'pag may nais kang pag-usapan. Maraming maraming salamat sa isang masayang usapan.
Opo. Salamat po. Mm. Ingat po kayo, maraming salamat.
Ikaw din. Salamat!
Paa